Sì, sì, sì.
Verrà verrà insomma, ehm, verrà ucciso, mentre ad esempio ci sono animali che, come le galline, che sono apparentemente più, come dire, più stupide di altri animali e quindi si fa spesso questo ragionamento, il fatto che ci siano animali di serie A, animali di serie B. È un po' come il discorso, no, riguardo riguardo il mare, riguardo i pesci. Cioè noi dei dei pesci insomma non <chuckles> nel senso no non emettono alcun suono, sembra che non che non insomma che non abbi che non soffrano quando in realtà insomma vivono, insomma, in condizioni terribili, no, cioè tutto il il salmone che acquistiamo, tutto tutto le tutto tutto il pesce d'allevamento insomm Anche lì quello è un altro mondo, uhm, incredibile. Purtroppo
Mh-mh. Esa Che non soffrano, che non è cos ma non è così. Certo. Sì, sì, sì.
la verità è che, ehm, è il sistema di produzione che ci porta comunque a ad allevare poi a queste condizioni, perché poi di questo si tratta. Io devo produrre centinaia di tonnellate di salmone, ehm, perché poi una parte la devo buttare, perché non è che è un discorso di fabbisogno <chuckles> di fabbisogno alimenta
Esatto. Sì. Esatto. Beh ma infatti, infatti questa questa ma secondo me è anche una questione di rincorsa del profitto a tutti i costi e allora dobbiamo ultra avere sempre gli scaffali dei nostri supermercati, ehm, assolutamente pieni, mentre un tempo un tempo non era così. Beh, eh, c'era una disponibilità limitata, okay, e poteva succedere semplicemente che uno si recava al s supermercato e quel prodotto non lo trovasse. Beh, compri dell'altro, non è che devi avere delle certezze mh.
Sì. Sì. Assolutament Sì. Sì. Guarda, io ho lavorato mhmm, ho lavorato alcuni anni nella grande distribuzione, facevo il il displayer, ehm, che è un lavoro comunque interessante perché tu devi insomma, uhm, come dire, ehm, creare dei percorsi sensoriali, insomma crea insomma, mhmm, disporre comunque, ehm, come dire, i prodotti nel giusto mo e, mhmm, ad esempio la la prima regola fondamentale di un supermercato è che deve essere abbondante, cioè, mhmm, il cliente quando entra deve vedere che straborda di di di di merce. Se, ehm, se ci sono dei buchi, se appare se mhmm, <tsk> insomma è un è un qualcosa che non ti spinge ad acquistare, cioè è un qualcosa che ti magari non porta la fidelizzazione al cliente. Ecco, quindi, questo ti fa capire in qualche modo come poi tutto il sistema funziona sulla sovrapproduzione, non tanto su un un fabbisogno Anche perché dico ci sono parti del mondo dove si muore di fame e noi buttiamo, dico mh
Mh. Mh. Una certa maniera, sì. Mh. Certo. Mh-mh. Vuoto. Esatto, beh

Esatto. Ah, e, a volte, anche nei nostri commenti questa cosa appare molto chiara. Cioè, no: "vado da quell'altro perché ha più assortimento e torno a casa sempre con quello che avevo in testa io, no, cioè, nei miei piani". Questo è un po' un leitmotiv del dei no di noi consumatori. Cioè: “Ah, poi non lo trovo di là perché è finito”. Questo è un po'
Eh, ehm, insomm Sì. Eh, sì. Sì. Sì, sì, sì l'idea di poter trovare tutto e di avere tutto sempre, eh
Sempre. Eh, però questo significa sfruttamento poi per gli animali, evidentemente, c
Mh-mh. Eh, mhmm, il problema è proprio, ehm, cioè, mhmm, allora, quando ci sono queste discussioni, no, sul maltrattamento degli animali, ehm, io credo che, mhmm, così come io ho lavorato, poi, mhmm, zi ho avuto un'azienda agricola, mhmm, diciamo, fino a poco tempo fa. E, ehm, sei portato ad avere un certo tipo di produzione, ehm, cioè, la produzione lo decide poi il sistema il sistema stesso, quindi
Sì. Sì. Mh-mh.
cioè, io, n non che non dia colpe, perché poi c'è un modo, uhm, etico di lavorare, per carità, di allevare, di di di coltivare la terra. E, però è un si è il sistema che poi ti porta, comunque, a compiere queste scelte disumane. Ehm, perché, se no, insomma, non cioè, il discorso è proprio questo. Cioè, è basato proprio su la ri una richiesta che è enorme, che in realtà non non risponde al fabbisogno. Quindi, quando si parla di maltrattamento, eccetera, eccetera, si si deve riflettere, più che altro, su sul sistema economico che a e che accettiamo, che accettiamo ogni giorno. È quello, poi, il problema fondamentale.
Mh-mh. Ad uniformarti dici, certo. Eh sì. Però è un po' Mh. Globa Esatto, esatto. Sì, però è come se posso, adesso inserisco anche un qualcosa, uhm, un argomento che, secondo me, va molto, è è proprio la la conseguenza di quello che ci stiamo raccontando adesso. Cioè, ehm, è come un gatto che si morde, ehm, la coda, gatto, cane, adesso non rico comunque, ehm, la sovraproduzione, la gente vuole avere tutto subito, alta disponibilità, però poi la gente è grassa, la gente è obesa, la gente rincorre la moda del dimagrimento e del "aiuto mangio troppo”. Eh, figlio mio, prima prima vai al supermerc e e ti lamenti che non trovi niente, poi te magni di tutto, cosa succede? Diventi grasso.
Sì. Sì. Eh, sì. Sì. Eh, sì. Eh. Eh, ma è tutto un tutto u <chuckles> Eh, purtroppo, è tutto un controsenso, cioè, mhmm, nel senso, mhmm eh, ci sono dei cortocircuiti abbastanza evidenti, ecco, in tutto questo. Mah, ehm, la verità è che che scel mhmm, servirebbero scelte forti, in qualche modo. Ecco, non mhmm, io, personalmente insomma, bisogna è che ormai siamo, comunque, in un sistema che non ci permette di farci mancare qualcosa perché viviamo, comunque, vite al di al di sopra delle nostre possibilità, delle nostre richies
Vero, sei d'accordo? Eh, un tempo si mangiava meno, questa è la verità. Ecco. Eh! Però, da un lato e esa da la da un lato, viviamo in un mhmm, in un sistema in cui dobbiamo mangiare tanto, perché tutti ti dicono co cioè, ti portano a fare questo. Come dicevi tu, il supermercato è sempre ultra scoppia di di cose, no, quindi, tu sei invogliato a comprare.
Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì.